ตอนนี้อะค่ะอยู่ในระหว่าง กำลังลังเลนะคะว่า ตัดสินใจจะย้ายเมือง หรือว่าจะอยู่ต่อกับเมืองนี้ดีอะค่ะ รู้สึกว่า เราอะมีความสับสนนะคะ แล้วก็มันกลับไปกลับมาอะค่ะ อย่างตอนนี้นะคะ บางทีก็ยังรู้สึกว่า เออ อยู่ต่อก็อาจจะดีก็ได้นะคะ เพราะว่าเราอยู่มาแค่ 1 ปีครึ่งเอง เงี้ยค่ะ แต่ว่าอีกใจหนึ่งอะค่ะ ก็อยากกลับไป ย้ายไปเมืองเดิม เพราะว่ารู้สึกว่า เราอยู่มาแบบนานแล้วอะค่ะ อยู่มา 9 ปีแล้วอะค่ะ เรารู้สึกว่า ทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะค่ะ ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะว่า เราต้องควรทำยังไงดีคะ? รู้สึกว่า ปับ ไม่ ด ไม่ทำให้เราลังเลแบบนี้อะค่ะ
ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ อือฮึ ครับ จะขออนุญาตสอบถามในเบื้องต้นนะครับ วันนี้ไอ้เหตุผลที่ทำให้แบบเราลังเลนะครับ เหตุผลหลักที่คิดจะย้ายกลับ จากที่ เอ่อ แจ้งมา มันมีเป็นเหตุผลอะไรบ้างอะครับอันนี้?
ค่ะ ค่ะ ตอนนี้นะคะ ถ้าเหตุผลหลักนะคะ ก็เป็นเรื่อง เรื่องงานของสามีนะคะ แล้วก็ คืองานของเขาอะค่ะอาจจะ คือเขาต้องขับรถน่ะค่ะ ไปทำงาน ใช่ไหมคะ มันเสียเวลากับรถติดนานมากเลย ขับประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่งน่ะค่ะ แล้วไปกลับ ก็ถ้าเกิดรวมกันแบบรถติดอะ ก็ 3 ชั่วโมงเลยอะค่ะ แล้วเขารู้สึกว่า มันทำให้เขาอะค่ะหงุดหงิดมากเลยอะค่ะ เขาก็เลยอยากจะย้ายกลับไปที่เมืองเดิม ไปหางานที่เมืองเดิม แบบเนี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่า มันเป็นที่ที่พ่อแม่เขาก็อยู่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า มันปลอดภัย แบบเนี้ยค่ะ เขาก็เลยเหมือนแบบ มีมาพูดถามเราอะค่ะว่า เฮ้ย เราควรทำยังไงดี? อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าตัวเราอะ จะยังลังเลมากกว่านะคะ มากกว่าตัวเขาอะค่ะ ตัวเขานี่คือ อาจจะแบบชัดเจนแล้วอะค่ะว่า แต่เขาก็บอกนะคะว่า มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่แค่ว่าตอนเนี้ยเราอาจจะ มี มีโอกาสที่จะ ย้ายเมืองกลับไปที่เดิมมากกว่าค่ะ
อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ นัว เนื่องจากว่า เป็นเรื่องของการเดินทาง ซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะมากเลย ใช่ไหมครับ ไป ไปกลับมากกว่า อ่า ประมาณ สาม ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับตรงนี้?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ จริง ๆ แล้วเรื่องงานอีก อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า เรื่องงานเป็นหลัก ก็คือเราอะค่ะ ย้ายมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกอะค่ะ
อืม ครับ อืม
เรา เดิมอะอยู่ฝั่งตะวันตก ใช่ไหมคะ ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออก แล้วคือทางฝั่งตะวันออกอะค่ะ เขามีเวลาการทำงานอะค่ะ ที่ คือถ้าเราอยู่ฝั่งตะวันตกอะค่ะ เราสามารถทำงานเช้าได้เลยอะค่ะ เหมือนสมมติว่าถ้าทางฝั่งนี้ คือเพราะว่าเวลามันต่างกันน่ะค่ะ เวลาโซนของทางนี้จะเร็วกว่า 2 ชั่วโมงอะค่ะ มันก็เลยจะมีผลต่อการทำงานว่า คือเราไม่สามารถเลือกเวลาที่ทำงานแบบ ก่อนหน้านี้สามีทำงาน 7 โมงเช้าอะค่ะ 3 โมงก็เลิกแล้วอะค่ะ พอ สาม โมงเลิกแล้ว ใช่ไหมคะ เขาก็ไปแบบตีกอล์ฟ หรือว่าเขาก็ไปทำ ออกกำลังกาย เพื่อที่แบบให้มันผ่อนคลายได้อะค่ะ แต่ตอนเนี้ยค่ะที่ทำอยู่อะค่ะ มันเริ่มแบบ มันเริ่ม 8 โมงครึ่ง แล้วมันจะจบก็คือ 4 โมงครึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วขับรถมาอีก 1.5 ชั่วโมง คือเหมือนแบบทั้งวันเขาหายไปเลยอะค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบ คือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาแบบเนี้ยอะค่ะ แล้วมันก็เลยกระทบมาถึงเราด้วย ซึ่งเราก็ดูแลลูกคนเดียวตลอดเวลาเลย อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อือฮึ อือ ครับ อือฮึ อือฮึ อ๋อ อืม ๆ ครับ อืม ครับผม โอ้โฮ! ฟังดูแล้วว่า เอ่อ ในส่วนของการเสียเวลาในการเดินทางนี่ค่อนข้างเยอะมากเลย ช นะครับตรงนี้ ก็แสดงว่า เอ่อ เหตุผลตอนแรกที่อยากย้ายมา คิดว่ามัน มันเดินทางไม่ไกลไหมครับ? หรือว่าเรารู้ไหมครับว่า มันต้องเดินทางแบบนี้? แล้วใน ในตอนที่เป็น เหตุผลในช่วงแรกสุดอะครับ ตอนแรก
ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ เหตุผลตอนแรกไม่ใช่อะค่ะ เหตุผลตอนแรกก็คือ เราอยู่หอนะคะ ก็คือเราอยู่หอไปก่อนค่ะ ประมาณ 6 เดือน แล้วมันก็ประมาณ 10 นาทีเองค่ะ มันเหมือนแบบใกล้มากเลย เพราะว่าเรายังไม่รู้จักอะ พื้นที่เขาอยู่ตรงไหน มัน ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะ แต่ทีนี้อะค่ะเราอยากให้ลูกอะค่ะ มีกิจกรรม เรียนโรงเรียนที่ดี แล้วก็ได้มีแบบกลุ่มที่เป็นครอบครัว แบบเป็นที่ทำกิจกรรมในครอบครัวค่ะ เราก็เลยย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้อะค่ะ ซึ่งการย้ายมา ตัวเขาก็เลยต้องขับรถไกลหน่อยอะค่ะ มันก็เลยแบบมีปัญหาตอนเนี้ยอะค่ะ
อืม ครับ อ๋อ อ๋อ ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับผม อืม เข้าใจเลยครับ ก็เพราะว่าแบบเลือก อ่า บ้านหรือสถานที่ที่ ก ใกล้ ให้ลูกได้ทำกิจกรรมใช่ไหมครับ? มันเลยทำให้ เอ่อ งานมันเลย <sniffs>
ค่ะ ค่ะ เป็นกิจกรรม <tsk> ใช่ค่ะ แต่ตัวพ่อก็เลยแบกรับความรู้สึกที่ว่า คือ มันเหนื่อยอะค่ะ มันเหนื่อยแบบเรา เรา พอกลับมา เขาก็เหนื่อย อะไรเงี้ย แล้วลูกก็อยากทำ อยากเล่นกับเขา อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ไม่ได้ทำกิจกรรมด้วย เขาก็รู้สึกเหมือนแบบ มันไม่โอเคเลยอะค่ะ
ครับ อืม มันเหนื่อยกับการเดินทางเสียเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ? คือแบบนี้อาจจะลองแนะนำว่า ให้ลอง list ข้อดีข้อเสียของการย้ายเทียบกับการอยู่ต่อให้เห็นเป็นข้อ ๆ แล้วก็ดูเป็นข้อมูลชนกันเลยนะครับว่า เอ๊ ถ้าเกิดอยู่ต่อ มันมีข้อดี มันมีตรงไหนบ้าง? ข้อเสียมีตรงไหนบ้างนะครับ เพื่อที่ เอ่อ เราจะได้เห็นเป็นในส่วนเป็นข้อมูลจริง ๆ เลย ได้มาแบบว่า อ่า เตรียมที่จะตัดสินใจเลย เพราะอย่างที่คุณบอกว่า ตอนเนี้ย เอ่อ ฝั่งสามีก็เริ่มเอนเอียงว่า เฮ้ย! อยากจะย้ายแล้ว แต่เขาก็ ก็ ก็มีบอกแทงกั๊กให้เหมือนกันว่า มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะ เพราะฉะนั้นอาจ เราอาจจะเอาข้อมูลมา เอ่อ ดูกัน แล้วก็ช่วยกันที่จะ เอ่อ ตัดสินใจก็ได้นะครับ ตรงนี้ว่า เอ๊ ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับผม แล้วก็ดูว่า ผลกระทบนะครับทั้ง ทั้งการเงินและก็คุณภาพชีวิตนะครับว่า มัน มันจะเป็นยังไงบ้าง ถ้าเกิด ด เอ่อ เรา ยุ อยู่ต่อนะครับ เพราะว่าที่ตอนแรกที่คุณบอกว่า โอ้โฮ! อยู่ที่เดิมมาตั้งเกือบ 10 ปี ใช่ไหมครับ? อันนี้จะแบบ ที่ ครับ
แบบนี้อะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ โอเค ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เกือบจะ 7 ปี 9 ปี จะ 10 ปีแล้วอะค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าอยู่ที่เดิมมานานน่ะค่ะ ทุกอย่างคือ ผู้คนน่ารัก ทุกอย่างแบบ แล้วก็มีแม่สามีมีพ่อสามีอยู่ใกล้ ๆ ด้วยอะค่ะ คือเราก็ยังอุ่นใจนะคะว่า แล้วเราก็มีเพื่อนแล้ว แบบหลาย ๆ แบบ คนที่สนิทกันน่ะค่ะ เราก็รู้สึกว่า อืม เราอุ่นใจอะค่ะ เหมือนมันเป็น มันปลอดภัยอะค่ะ เรามีแบบคนรู้จัก มีเพื่อน มีสังคมแล้ว แบบเนี้ยค่ะ
อืม อ๋อ อือฮึ ครับ อ๋อ
ก็เลย คือทำให้ลังเล แต่ว่าถ้าถามว่า คือทำไมถึงอยากอยู่ต่อที่นี่? ก็เพราะว่าลูกชอบโรงเรียน แล้วก็ลูกเขาก็มีกิจกรรมที่เขาชื่นชอบอะค่ะ แล้วมันเหมือนแบบ คือเราก็ไม่อยากจะ คือทำให้ลูกรู้สึกแบบเศร้าใจหรือเสียใจอะนะคะว่า เราอาจจะต้องย้ายกลับ เงี้ยค่ะ มันก็เลยเกิดเป็นความลังเลของเราอะค่ะว่า เอ๊ะ! เราต้องตัดสินใจย้ายเมือง หรือว่าเราจะทำยังไง หรือเราจะอยู่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งดี อะไรเงี้ยน่ะค่ะ มัน ค่ะ
อืม อืม อืม อืม เข้าใจเลยครับอย่างงี้
แต่ว่าอย่างที่คุณบอกมาดีเลยนะคะ เพราะว่าก็ยังไม่เคยนั่ง list รายการเลยว่า เออ ข้อดีและก็ข้อเสียอะค่ะมันคืออะไรบ้าง? เราว่า แบบนี้แบบมัว อาจจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะ
อืม อ๋อ ครับผม แล้วจะ จะถามว่า เอ่อ เพิ่มเติมอีกนิด ไอ้ ไอ้ที่ ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย มัน มันเป็นการ เอ่อ ซื้อ หรือว่ามันเป็นการเช่าอยู่อะครับตรงนี้ เพราะว่าเผื่อจะมี อ่า ทางเลือกอีกอันหนึ่ง ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ตรงนี้อะค่ะ เป็น เป็นการซื้อบ้านของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะ เพราะว่าตอนแรกที่อยู่อะพาร์ตเมนต์น่ะค่ะ ก็คือเพราะว่าเรายังไม่รู้ที่เลยอะค่ะ เรายังไม่รู้ว่าตรงไหนดี หรือไม่ดี อะไรเงี้ยอะค่ะ แต่ตอนที่เราไปอยู่อะพาร์ตเมนต์เมื่อ 6 เดือนอะค่ะ มันมีแบบที่เป็นครอบครัวน้อยมากเลยอะค่ะ แล้วเราไม่สามารถแบบหาเพื่อนให้ลูกได้ ทำกิจกรรมได้อะค่ะ เรารู้สึกว่า เอ่อ มันเป็นหอพักสำหรับ น่าจะเป็นนักศึกษา หรือว่าคนทำงานมากกว่าตรงนั้นน่ะค่ะ ยังไม่เจอแบบคนที่มีลูก หรือมีครอบครัวอะค่ะ ถ้ามีลูกก็มีลูกแบบอายุเยอะแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ ลูกแบบเรียนหนังสือ เรียนมหาลัย อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากลูกเรา ลูกเรา 7 ขวบกับ 8 ขวบอะค่ะ เขาเหมือนยังแบบต้องมีเพื่อนมีกลุ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบค่อนข้างต่างนิดหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจอะค่ะ มาขับรถมาดูที่ว่า เออ เราจะอยู่ที่ไหนดี แล้วก็มาเจอบ้านหลังนี้อะค่ะ แล้วก็ เราก็เซิร์ชหาว่า เออ เนี่ยพื้นที่แบบเรื่องการโรงเรียน เรื่องอะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงอะคะ ซึ่งแบบเป็นที่ที่ดีมากเลยอะค่ะ
อ๋อ ครับ อือ ๆ ครับ อือ อืม อ๋อ ครับผม ครับ อืม โอเคเลยครับ ขับ ก็คือตอนนี้ เพราะ เพราะว่าเรา ด้วยความที่เราตัดสินใจซื้อ อ่า ตรงนี้ ซื้อบ้านตรงนี้ไปแล้ว ใช่ไหมครับ? มันก็เลยเป็นเหมือนว่า มันก็เป็นการผูกมัดอีก อ่า นิดหนึ่งเหมือนกันมาครับ แล้วก็ เอ่อ ที่ทำงาน อ การที่จะไปย้ายที่ทำงานใหม่ แต่อยู่ในเมืองเดิม มันก็ เอ่อ มันยาก หรือว่ามัน มันง่ายไหมครับ? สำหรับในเมืองนี้ ในการที่จะหางานใหม่ หรือว่าอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ย้ายที่ทำงานใหม่ใช่ไหมคะ? คือก็ มันก็ไม่ได้ยากนะคะ แต่ว่าในเศรษฐกิจช่วงนี้อะค่ะ เราก็ไม่มีความแน่นอนอะค่ะว่า มันจะ เราจะเปลี่ยน แล้วเราจะได้เลยหรือเปล่าอะค่ะ เราก็รู้สึกว่า คือยัง มันก็ยังไม่มี มันไม่มีเหมือนมัน มันเป็นแบบ
ครับ อือ อ๋อ ครับ อา
โยนหินถามทางไปอะค่ะว่า เออ ถ้าเกิดเราลองแล้ว ถ้าเกิดเราได้ อะไรเงี้ย เราอยากจะอยู่ต่อไหม คืออันนี้สามีแบบพูดมานะคะ เขาก็ไม่อยากจะแบบให้ ท ให้เกิดความลังเลอย่างนั้นน่ะค่ะ เพราะว่าตอนนี้อะเราก็ยังลังเลอยู่อะค่ะ แต่คือพอ เอ่อ ดูแล้วว่า เอ๊ะ! ถ้าอย่างงี้นะ เรา เราย้ายกลับดีกว่าไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะได้แบบ เขาก็จะได้มีความสุข ใน ในส่วนที่ กับ กับตัวของ ลูกด้วย เพราะว่าเขาบอกว่า เออ ไม่มีเวลาให้ลูกเลย อะไรเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า เดี๋ยวพอลูกโต ลูกก็จะไม่ต้องการเราแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ มันเลยรู้สึกแบบ มันก็เลยยังตัดสินใจอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อือฮึ อืม <sneezes> อืม อืม โอเคเลยครับ พอเข้าใจในส่วนสถานการณ์ที่ เอ่อ กำลังเจออยู่เลยนะครับ ก็อยาก เพราะฉะนั้น ค การที่จะลิสต์ข้อดีข้อเสียมาแบบว่า เอ่อ ให้ เอ่อ เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสิน สินใจเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของ อ่า วิธีที่จะเห็นแล้วก็มองได้รอบด้านมากขึ้นนะครับ ก่อนที่จะได้ เอ่อ ตัดสินใจว่า เอ๊ะ เราจะกลับไปอยู่ที่เมืองเก่า หรือว่าเราจะอยู่ต่อโดยการที่จะเปลี่ยนแพลนอื่น ๆ ได้หรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับผม เพราะว่า ม ดูแล้วมัน มัน ในส่วนของตัวแปรตรงนี้มันก็ค่อนข้างมีแบบหลากหลายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ ทั้งเรื่องของลูกก็ด้วยเนาะ ของ ของสามีก็เป็นหลักด้วย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ ได้ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ เพราะว่ามัน ค่ะ เพราะว่าเขาก็คือเป็น เป็นคนทำงานหลักให้ของครอบครัวเราอะค่ะ เราก็เลยต้องยึด คือต้องอิงเขาเป็นหลักอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราก็ คือเขาก็อยากถามความคิดเห็นเรานะคะ แต่เราก็ยังบอกเขาว่า เออ เราก็ยังลังเล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า เออ เราก็ยังไม่เคยจดข้อดีข้อเสียเลยนะคะ คือถ้าจดแบบนั้นน่ะ มันอาจจะทำให้เรามั่นใจจริง ๆ แล้วเราอาจจะตัดสินใจได้เลยว่า โอเค งั้นย้ายกลับไปดีกว่าแบบนี้อะค่ะ ก็คืออาจจะมองเห็นภาพ แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่า โอเค อันเนี้ยคือสิ่งที่เราทำไมต้องควรย้ายกลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่า เออ หรือว่าอันนี้คือ สิ่งที่ทำไมเราต้องอยู่ต่อแบบนี้อะค่ะ คิดว่ามันจะดีมาก ๆ เลยอะค่ะ อ๋อ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่า ได้ข้อมูลแล้วก็ได้ระบายนะคะ อยากแบบ รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ แล้วก็คิดว่า เดี๋ยวเราจะไปลองลิสต์ดูอะค่ะว่าข้อดีแบบไหน ข้อเสียแบบไหน แล้วก็เอามาแบบ วัดกันดูนะคะว่า เออ มันมีด้านไหนมัน มันด้านดีกว่ากัน หรือว่าด้านไหนเสียกว่ากัน เงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวจะไปปรึกษาสามีด้วยอะค่ะ
อืม อืม อืม ครับ ครับผม ครับผม ยินดีมาก ๆ เลยครับ วันนี้ก็ เอ่อ อ อุ รู้สึกว่า อ่า การได้แลกเปลี่ยนได้คุยวันนี้ ก็มีประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายด้วย ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เช่นกันที่มาคุยกันวันนี้นะครับผม
ค่ะ